その例えば博物館とかに行ったとしても、この歴史を感じれて楽しいなとか
ええ。 うん。
こういうとこにやっぱり、大日本帝国の雰囲気が出てるなとか、そこまで深く見る人が少ないっていうことも分かっていたので。
ええ。
その もう2つの少ない要素と言いますか、を持っている僕と同じような考え方で見ている人っていうのが、ほんとにいないと思っていたので。
ええ。 ああ、それはもう素晴らしいサプライズでしたね。<laughs> 素晴らしい出会いでしたね。うーん。
うん。 そうなんですよね。もうほんとに驚く出来事と言いますか。
で、向こうの方も、そういうふうに感じていらっしゃったと思いますよ。多分。
それがほんとにはい。 そうですね、向こうの方も同じように、もうノリノリで話してくれたと言いますか。
ね。 ええ。
だからもう、僕が嬉しいのと同じように相手も喜んでくれてるんだなっていうのは伝わりましたね。
ああ、そうですか。
はい。
あの旅行なさる時に、その網走以外でもね、旅行なさって今まで旅行なさってきて、そういった経験はありました？
はい。 はい。 はい。 そうですね、もうほんとに軽い、僕はもともといろんな人と話したいタイプで 旅行とかに行ったら、現地の人とのコミュニケーションだったりとかを取りたいなとは思っているので。
うーん。うん。そうですね。うん。
色んなとこに行ったとこで、ここまで気が合ったりとかは無かったですけど。